अ, जैसे कि देख लीजिए मैं अ, इस विषय को अपने जीवन से जोड़कर समझना चाहती हूँ कि क्योंकि अक्सर मुझे अ, यह समझ में नहीं आता कि मेरा तनाव अ, किस वज़ह से है और उस पर मेरा कितना नियंत्रण मैं बनाए रखूँ। अ, जैसे कि बोलते हैं ना, नियंत्रण अ, नियंत्रण योग्य बनाया, अनियंत्रण तनाव करके इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं ये समझने की कोशिश करना चाहती हूँ कि जो मेरे जीवन में जो तनाव है ना, वो किन कारणों से पैदा हो रहा है। ये ज़्यादातर मुझको अ, होता रहता है और अ, कई उम, कई बार ऐसा भी होता है कि अ, मैं हर तरह से तनाव को एक जैसे मान लेती हूँ और अ, जबकि वास्तव में कुछ तनाव ऐसा होता है जिन पर जैसे कि मैं नियंत्रण अ, होकर भी नहीं रख पाती और कुछ ऐसा होता है कि जिन पर अ, मेरा कोई नियंत्रण नहीं होता और ज़्यादातर पर अब देखिए स अ, नियंत्रण यो जैसे कि योग्य अ, यो योग करने से तनाव कम हो जाता है इसमें भी मैं अ, करने की कोशिश करती हूँ। समय पर जैसे काम तो हो जाता है सुबह में समय में काम हो जाता है और पढ़ाई का मामला भी देख लीजिए पढ़ाई अ, होते-होते मेरी जो भी काम की योजनाएँ बनते रहते हैं। और मोबाइल, सोशल मीडिया ये भी उपयोग करती हूँ। मगर अ, जैसे कि नियंत्रण बन नहीं पाता। आप इसका कोई सुझाव देंगे क्या जैसे कि मुझको नियंत्रण आ सके? अ, जी।
मैंने आपकी बात को गौर से सुना और मुझे समझ में आया कि आप नियंत्रण अ, सही से समा अपने आप में समाँ नहीं पा रही हैं। परंतु मैं सबसे पहले तो ये बात जानना चाहता हूँ जैसे कि आपका जो ये तनाव है जो आपका नियंत्रण बिगड़ता है वो तनाव की वज़ह से बिगड़ता है तो ये तनाव अक्सर कब तक कब आता है? क्योंकि कई बार ये होता है कि तनाव जब बिगड़ता है उसी की वज़ह से आप सारी चीज़ों में हुलझ जाते हैं और अपनी चीज़ों को समेट नहीं पाते हैं, तो जी।
जी। हाँ। जी, जी। बिल्कुल अ, जैसे कि ये तनाव मुझे ज़्यादातर तो तब महसूस होता है जब मेरे अ, सामने एक साथ कोई जै जैसे की जिम्मेदारियाँ आ जाती है ना इससे ज़्यादा तनाव अ, का माहौल बन के डर जाती हूँ। और ख़ासकर तब, जब समय कम होता है और अ, मुझसे बहुत ज़्यादा जो अपेक्षा रहती है ना, इससे भी ज़्यादा मुझको तनाव आ जाता है। और कई बार देख लीजिए तनाव अ अ, ये जैसे कि रात में तो ठीक-ठाक सोते हैं। सुबह में उठते हैं तो शुरू हो जाता है कि कैसे मैं ये करूँ? कैसे वो करूँ? जो जैसे कि घर की जिम्मेदारी पूरी रहती है। अ, जब पूरी अ, दिन में जैसे कि अ, जैसे रहता है ना पूरे दिन के बारे में सोचना, सोचते-सोचते ये करना है काम वो करना कभी-कभी रात में भी अ, ये तनाव बढ़ जाता है। और जब भी मैं तनाव को दूर करना चाहती हूँ तो दिन भर ऐसे ही जो भी घटनाएँ जो रहते हैं ना ये सोचती रहती हूँ कि कैसे पूरा करूँ? ये कुछ हो गया, ऐसे कुछ हो गया मेरे से उल्टा हो गया। ये ज़्यादा तौर पर मुझको अक्सर अ, तनाव आते रहता है, जी।
जी। तो जैसे मैंने आपका समझा कि आपको कई अ, कई पड़ाव पर ये तनाव महसूस होता है। भले ही दिन में सिर्फ़ 1 बार 2 बार नहीं लेकिन कई पड़ाव पे होता है। मुझे ये लगता है कि आपकी जो तनाव की अ, स्थिति है वो बार-बार उत्पन्न हो रही है। तो मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि क्या ये दिन डेली दिनचर्या का आपके पार्ट बन चुका है जैसे कि आपको ये प्रतिदिन ही सुबह शाम ये तनाव महसूस होता है और या फिर कभी-कभी होता है या कभी-कभी नहीं होता?
जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ उम, अ, मुझे जैसे ये तनाव तो काफ़ी बार महसूस होता ही रहता है। लगभग हर हफ़्ते और ह कभी-कभी रोज़ भी होता रहा है रोता है। अ, ज़्यादा तो ये देख लीजिए ख़ासतौर अ, जब होता है जब मुझे जल्दी जो भी निर्णय लेना चाहते हो ज जैसे कि अ, मेरे घर की पूरी ज़िम्मेदारी मुझ पे ही है। तो मैं अ, ये ये काम अभी तक हुआ नहीं वो काम अभी तक नहीं हुआ। ये ज़्यादातर पर मुझको आने का भी जैसे कि ये सूझा नहीं जाता ना, इससे भी तनाव बढ़ जाता है, कोई काम मेरी उम्मीदों के जैसी अनुसार नहीं होता और अ, जो भी बोलते हैं ना जैसे कि अ, दबाव डालने से भी मुझे ज़्यादा हो जाता है। जैसे घर के बड़े कोई मुझको दबाव डाले। ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। बराबर नहीं कर रही हो। ये दबाव डालने के कारण भी मुझको अ, तनाव ज़्यादा हो जाता है। और मुझे लगता है कि जो भी मेरे पास स्थिति पर पूरा नियंत्रण नहीं हो रहा है कर, कर ऐसा में अ, बेचैनी उठ जाती है और अंदर ही अंदर घबराहट भी महसूस हो जाता है। जी।
जी। बिल्कुल, जैसा मैंने आपका समझा कि आप बहुत सारे कारणों की वज़ह से इस तनाव में रहती हैं। जिसमें आपका घर के कुछ कार्य भी शामिल हैं और थोड़े बाहर की समस्याएँ भी शामिल हैं। और मैं इस बारे में आपसे एक च चीज़ और जानना चाहता हूँ जैसे कि आप आपने अभी तक अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में किस तरीके के अ, कार्य आपने शामिल किए जिससे आप तनाव कम करने की कोशिश कर रही हैं? इसके बाद में हम और बात करेंगे कि हम कैसे हम और तनाव को कम कर सकते हैं। परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने अभी तक कौन-से अ, कारणों को यूज़ किया जिनसे की आप अपने अ, तनाव को कम करने की कोशिश कर सकते हो?
जी। हाँ। जी। जी, जी। बिल्कुल, अब तक तो मैंने तनाव जैसे कम करने के लिए अ, को सब जैसे कि प्रयास तो नहीं किया है। खुद को अ, समझने की कोशिश करना भी अ, जैसे कि अ, चाहे, मगर नियंत्रण ना हो हो सके। और कभी-कभी खुद को भी व्यस्त रखने की अ, व्यस्त रखती हूँ ताकि ज़्यादा सोचने का जैसे रहता है ना, समय ना लगे। इतनी व्यस्त हो जाती हूँ ना, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई या अ, कहीं बाहर जाके घूम-फिर के आऊँ। ये ज़्यादा तौर पर मैं कोशिश करती हूँ। कुछ लोगों से अपनी परेशानी भी साझा कर लेती हूँ जैसे कि मेरे मित्र उनसे भी अ, ऐसे तनाव होता रहता है एकदम काम-काज करने से उम, जैसे कि छूट जाना ऐसे ज़्यादातर होता है करो मेरे मित्र से मैं अ, साझा कर लेती हूँ।
जी, मैं जैसा मैंने आपने समझा कि आपने कुछ अभी बिंदुओं पे अपना प्रकाश डाला जैसे कि आपने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की, और कुछ काम में बिज़ी व्यस्त रहने की कोशिश की। तो ये मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपने कुछ अ, बिंदुओं को चुना जिनसे आप अपने तनाव में अ, कमी ला सकें, और भी कई सारी बातें हैं जैसे कि आप अपने अपने मन को शांत करने के लिए कुछ प्रक्रिया कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ और प्रक्रियाओं पे ब अ, गौर करें, जैसे कि अपने अपने आप मन को शांत करने के लिए आप बहुत सारी एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि अ, कुछ होती है जैसे कि थोड़ा घास पे चलना, अ, ठंडी घास जैसे होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम धीरे-धीरे अ, बातों में ला सकते हैं। परंतु मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप किसी ऐसे अ, एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ आपको थोड़ा समय शांति का मिल सके जैसे कि आप अगर चाहें कि आधा घंटा म अपनी आँखें बंद करके आराम कर सकें या नहीं?
जी। जी। हाँ। जी। हुँ। जी। जी, बिल्कुल। अ, ज़्यादातर आप देख लीजिए अ, जब ये तनाव अ, आ जाता है तो मेरी मन ही मन को एक तरह से जैसे कि नकारात्मक बातें भी चलती रहती हैं। अ अ, जैसे कि ये काम असफ़ल हो गया हो, या सही नहीं हो रहा है, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक की दृष्टि में सोचे तो नकारात्मक के ही ज़्यादा तौर पर अ, मेरे दिमाग में छाए रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं इस स्थिति को संभाल पाऊँगी नहीं? अ, ये ज़्यादातर मेरे विचार आ जाते हैं, बार-बार सोचने के कारण भी इ ऐसा परेशानी झेलती रहती हूँ ना, जैसे कि भविष्य में ज़्यादा चिंता बढ़ने के कारण कोई मेरी जैसे की मेरा कुछ स्थिति अ, क्या हो जाता है? क्या कुछ तनाव से परिस्थिति मेरा क्या हो जाता है? ये ज़्यादातर फिर मुझको अ, लगी रहती है।
जी, मैं समझ स सकता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप कुछ मतलब ये आपके साथ ही ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत कर दिया तो मैं इसमें गलत ज़्यादा घुस गई हूँ लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी बात से आपकी बात में आप इस चीज़ को समझिए कि जो नकारात्मक है वो नकारात्मक च शब्द ही ऐसा है कि आपके दिमाग को ख़राब ही करेगा। और कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कुछ चीज़ों को सोचना होता है कि जैसे कि नकारात्मक हमारे दिमाग में बसी हुई है और हमें उसे अलग करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने होते हैं। जैसे कि हमें अपने आपके अपने आपको दोष देना कम करना होता है। हमें क्या करना है कि कुछ चीज़ें हमें पता है कि हमारे हाथ में कंट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमें उस चीज़ को सोचना, उस चीज़ के ऊपर दबाव डालने को कम करना होता है। जैसे कि फॉर आपने सोचा होगा कि अ, मेरे से कोई बर्तन टूट गया तो ये कैसे टूट गया या मैंने किसी को डाँट दिया तो क्यों डाँट दिया, होता है कई बार क्या चीज़ है कि हम किसी को बोल रहे हैं, कुछ शब्द हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं हम बोल देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है कि उस चीज़ को सोचना, उस चीज़ के ऊपर ज़ोर देना कि मैंने ऐसा क्यों बोला, उस चीज़ को अपने आपको ही दोष देना कि मैंने ऐसा बोल दिया तो मैं ही गलत हूँ वो नहीं होता है। अपने आप को समझिए कि मैंने अगर कुछ बोला है तो कुछ सोच-समझ के बोला होगा। मैंने कुछ काम करा है, कुछ गलती हुई है तो उसे मानिए और उसे आगे बढ़िए। इ कुछ-कुछ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि कंट्रोलेबल होती हैं तो उन्हें हम कंट्रोल करके अलग कर सकते हैं। लेकिन जो अनकंट्रोलेबल हैं, उनको हमें छोड़ना ही होगा। उनको अगर हम अपने उप अपने अंदर समाएँगे तो फिर वो हमारे किसी काम की नहीं रहेंगी।
अ, जी। हाँ। जी। जी। जी। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ। हाँ जी। जी, बिल्कुल। अ, जैसे कि आपने अ, जो भी मेरे सवाल विचार स जैस कि अ, मुझे ये समझाने की जैसे कि कोशिश की ना, जैसे तनाव किन परिस्थितियों में बढ़ता है और किस तरह की अ, सोच उससे जैसे कि जुड़ी होती है ना अब ये मैं तो अ, सीखना चाहूती चाहती हूँ कि जो भी अ, चीज़ें हैं न जो नियंत्रण कैसे हम पा सकें उन पर कैसे काम करें और जो मेरा बस में नहीं है तो उन्हें कैसे स्वीकार करें। अ, कर-कर अ, जी आपसे उम्म, जो भी आपने जो मुझे बातचीत अ, दौरान बनाया बताया न जो तनाव को कैसे पहले से बेहतर समझाने की जैसे कि मदद मिली है। और अब मुझे यह साफ़ हो गया कि कौन-सी बातें से नियंत्रण होती है और किन बा उम, किन बातों के जैसे कि मुझे स्वीकार करना होगा और आपने जो भी सवाल मुझे पूछा ना बहुत अच्छा मार्गदर्शन मुझे हासिल हुई और अ, मुझे आपसे ये उम, बोलती हूँ कि आपका जो भी बातचीत सुनकर अच्छा लगा। जी अच्छा, धन्यवाद।
जी। जी। जी। धन्यवाद, आपका भी और आपने अपनी दुविधाएँ मेरे साथ शेयर करीं और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ों पर गौर करें और अच्छा लगा मुझे भी आपसे सुनकर आपकी बातें समझकर और धन्यवाद। आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप आगे भी हम लोग कभी अब दोबारा बातचीत करेंगे तो समझ पाएँगे। धन्यवाद।
जी। हाँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। आपका समय जैसे समझा और अ, सहयोग देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आगे मुझे और मार्गदर्शन ज़रूरी पड़ेगी तो दोबारा आपसे बात करुँगी। जी अच्छा, धन्य
जी, धन्यवाद।